で、連絡は取り続けてたんですよ。割と頻繁に。
はい。うんうん。
なんですけど、ほんとに、だから1ヶ月ぐらい連絡取ってない間に なんかこう「行くよ」っていう、連絡をしたんですよ。
ええ。うん。 ええええ。
で、そのそれまでは「その次来たら、ベンちゃんの家おいでよ」みたいな感じだったんですよ。
あ、そこまでね、仲良くなってて。ええ。うん。
はい。はい。なんですけど、そうやって連絡を取ったら、その奥様の方から、連絡が返ってきて返信が返ってきて「実はちょっと主人が亡くなりました」っていう。もう。
うん。うん。 ええ！え、まだお若いんですか？
たぶん50代ぐらいじゃないかなと思うんです、多分全然若いうん、急なことだったみたいで。そう、だからもうちょっと会えないし、連絡も取れないっていう、ほんっとに悲しくて。
ああ、そうですか。うーん。 ええ。 あ、あ。あ、それはちょっとショックですね。
かなりショックでした。
ああ、そうですか。ね、もう行くって決まってたのにね。そうなんですね。ふーん。
もう。 そうなんです。で、あの、ほんとに、ま、メインで連絡を取ってたのが、その主人の方で
うん。 うん。
で、多分、あの、ベンちゃんからすると、息子ぐらいの年齢みたいで
ああ、そうなんだ。うん。
そう、あのサンって言ってくれてたんですよ。
ああ、そうなんですか。もうその距離感だったからね、余計にね。うん。
うん。もう。 そうなんです。ほんとにショックで、もうね、今でも思い出すとこう、なんかこう感情的になってきちゃうんですけど。
いや、ほんとですね。う、ふん。
まあ。 ま、そんなこともありっていう感じですね。
いや、なんか特別の縁でしたね。そこまでガイドさんと仲良くなるって、なかなかないですし。その場ですもんね、どうしてもね。
はい。 うん。

ええ、ああ、そうなんですね。でもちょっとなんかいろんな目的みたいなことですか？はい、はいはい。ああ。
はい。うん、そう、目的がやっぱりね、こう、お金目的なので、なんかあの、個人的にこれやるからこれいくらだよみたいな、やっぱ、交渉してきますし、それをやりたいからこそ、ブラザーみたいな、なんか、なん、 ゆずそう、距離を詰めてくるんですよ。
ああ、や、す交渉してくるんですね。 ああ、あ、仲良くしようとしてくるんですか？ ええ、<laughs> ですか。<laughs> うん。
でも、その人は全然そうじゃなくて、むしろ、あの、そういう人もいるから、なんかその人自分のことを、こう、ベンジャミンさんっていうんですけど、あの、ベンちゃんって自分のことを呼ぶんですね。<laughs> そう、可愛いんですけど、その、ベンちゃんだったら、あの、そんなあの、お金なんか取らないから、駄目だよ、そんなツアーガイドについてっちゃみたいな感じに言ってくれる人なんですよ。
ええ。 ええ。 あ、そうなんだ。うん。 可愛い。うん。 へえ、貴重ですよね。そうですか。うん。
そうなんです、ほんとに稀。うん。 で、ま、あの、だからその、そこで連絡先を交換して
ええ。
なんかここ行きたいってなったら、こう、一緒に行って、で一緒に楽しんでくれるんですよ。
うわ、そうなんですね。へえ、見てる感じじゃなくて、ご自身もやられて。へえ。うーん。え、そういう方はどうやって、こう、出会ったんですか？
<laughs> そうなんです。普通ね、ツアーだったら そうなんです。だからほんとにうん。 その、やっぱ行った時に、やっぱその、日本の会社とその、えっと、契約してる多分ツアーガイドさんなので。
ええ。 あ、ま、じゃたまたま、誰か紹介とかでなく